Ayan ang masasabi ko is, ayan parang, ang mga taong nagsasayang ng basura, ay nagtatapon ng basura, ah, siyempre, ah, nasa ugali na nila 'yan, o sabihin nating, um
Mhm. Inborn. <chuckles>
o oo, ay minsan parang inborn na <clicks tongue> katulad ng sinabi mo kampante sila na magtapon ng gano'n, kasi may TUPAD naman. O kaya trabaho nila yan, 'di ba, sa paraan na, kahit sabihin mong may taong nakalaan para gawin 'yun, eh, hindi lahat ng basura natin, eh, kayang maasikaso. 'Di ba kung lahat tayo gano'n 'yung ganun 'yung, ah, iniisip natin na, "Ay okey lang wawalisan naman 'yun ng janitor," eh, kung lahat tayo siguro sa isang establisyemento, isipin 'yung ganun, hindi kaya ng isang tao 'yun, at talagang, problema 'yun, 'di ba?
Oo. Mhm. Oo. Oo, totoo. Oo. Oo, 'tsaka mhm. Oo, 'tsaka dapat basura mo, responsibilidad mo, eh, sa'yo galing sa'yo galing 'yan, eh.
Ay, oo. Totoo.
Pero may tanong ako, sa tingin sa tingin paano kaya naapektuhan nito yung like 'yung mga, 'yung kalinisan natin, 'yung kalikasan, 'yung mga kanal, sa panahon ngayon lalo diyan sa Pilipinas?
Ay, ayan. Ayan, lalo sa Pilipinas walang nag-improve, ang nag i-improve lang is 'yung, ah, estado ng pamumuhay ng mga matataas na, <scoffs> o kaya ang mga tumatak tumatakbong mga, ayan sila lang yung nag improve, ayan, at ang mga ang mamamayan, ang mga tao sa lipunan is talagang naghihirap na. Sa paraan na nga na, ah, kahit nga ngayong Mayo is kapistahan, talagang hindi mo na masasabing pista kasi, sobrang taas na ng bilihin talaga as in. Ah
Ay totoo yan. Totoo. Oo. Oo, grabe. Oo. Ay, s sinabi mo pa.
oo, bibili ka nga lang ng, ah, pagkaing hotdog, ah, ₱500 na agad, palang dalawang balot na 'yun, 'di ba? Oo.
Pero Mhm. Oo, grabe na talaga. Oo, pahirap nang pahirap ang mga mahihirap sa Pilipinas talaga.

Ay totoo. 'Tsaka hindi maabi
Kaya dap mhm.
ay sorry, oo sige.
Ah, sige sige, sige sige go.
Ah, kasi 'di ba nga yung sinasabi niyo diyaan is lagayan ng basura niyo bahay-bahay, tapos ang lalaki pa. Dito, wala ganun yan dito 'di ba. Ah, po silang lahat na tsaka minsan
Mhm, totoo, oo. Oo. Sako-sako lang.
Oo, 'tsaka minsan wala pang mga anuhan ng basura na, ang pagtatapon kay truck ng basura talagang mahirap talaga.
Oo. Oo. 'Tsaka tsaka yung nangongolekta ng basura dapat talaga yan, may schedule talaga hindi dapat yan na-de-delay.
Oo, dyan ba? Ano schedule ta
Every dito hi hindi na-de-delay dito, every Tuesday dito. Talagang may dumadaan na truck tapos yung mga tao dito nilalabas na agad yung basura gabi pa lang. Pag umaga wala ng laman.
Oh. Ah.

Oo, 'tsaka ano tawag dito, ah, marami siyang mga, ah, park o kaya mga public.
Oo oo nakita ko nga yung video nakita ko yung ID niya na yun sa ano blue app. Tawang-tawa ako dun. <chuckles>
Oo, yun. <chuckles> Ayan, 'di ba ang dami niyang napag nabago sa lugar niya. Talagang masasabi natin na, ah, mabuti siyang namumuno kasi, ah, ayun napaganda niya ang isang lugar niya na dapat naman talaga, 'di ba? Kaysa naman na sa iba pang tao ang manggaling, 'di ba. Ikaw?
Mhm. Mhm, totoo. Mhm. Oo, totoo, <hiccups> oh? Pero ikaw ba may tanong ako, ikaw sa tingin mo, paano mo mahihikayat yung isang taong maging like responsable sa basura?
Oo.